で、ちゃんと国家公務員もなれなれて、旦那さんも国家公務員なので、お互い給料も良くて、もうすごいいい暮らしをしてて、なんかおっきな土地を買って、素敵な家を建てて、子供にも恵まれてって、もうなんか全部がその子の思い描いた通りの人生、歩めてるんですね。
すごい。 うん。 うん。 うーん。 すごい。 少女漫画の主人公ですね。
<chuckles>
あ、すごい。
ああ、それに比べて、もう私なんか頭が良くないから大学受験に失敗して、行きたい大学も行けず、で、まあ、綺麗でも美人でもないからもてなくて、ま、もてないから出会いも少なく、未だに独身ですし
へえ。 いえいえ。 うんうん。 はい、そんなことないです。うん。あの、ちなみにその、もうなんでも、よこう、なんだろう、もうなんか、も、その少女漫画に出てきそうなヒロインの、ん、女性、お友達は、あの、ご自身とはどのくらいのお友達なんですか？もう、ほんとにこう親友というか、もう常にこう一緒にいるような間柄のお友達なんですか？
え、へへえ。 ええ。 ええ。 まあ、知り合って、どれぐらい経つかな？20年ぐらいは経ってると思いますね。
ああ、あ、でも未だにじゃあ、お友達で、ま、そういう、こう、彼女の人生の岐路の時は、いつも、うん、見守れるぐらいの距離感のお友達ってことですね。
ええ。 ま、でも、あの、ま、し凄い親友っていうわけではなくて、ま、たまに、会ってご飯食べるぐらいの友達であるので、もうなんでも話せる親友っていうわけではないですね。
はい。 うん、あ、もう、そうですよね、うん、お話をするぐらいのうん。